والله هاقول لك أنا يعني عندي عندي إن أنا ب عندي طريقتين في تكوين العلاقات، يا إمّا في الشغل، يا إمّا على السوشيال ميديا أو الشبكات التوظيف زي ما باقول لك كده. في الشغل: أنا باحاول على قدّ ما اقدّر، آآ، على قدّ ما اقدر إن أنا أقدّم عمل عالي الجودة، عمل بضمير، عمل كويس، عشان خاطر الشخص ده لمّا يشوف ي يلاقي إن فعلًا الراجل ده راجل عنده ضمير، راجل كويس، فأنا من جو فهو من جوّاه بقى لمّا يلاقي فرصة أو إن يلاقي حاجة آآ، ي تيجي قدّامه يرشحني ليها، فأنا كده عملت سُمعة كو ع سُمعة كويسة ليّا في الشغل، هتتن هيترتب عليها إن أنا في الآخر آآ، هاكو آآ، يا الش الشخص ده هي آه هيكون سبب إن أنا اكون في مكان كويس. غير كده إن أنا باحاول
إمم. إمم، إمم. تمام. إمم، كويس. إمم، إمم. إمم، إمم. وهتبقى في مكان كويس. إمم، إمم. طيب أنت بتتعامل إزاي إمم، إمم. أنا كان سؤالي بس <chuckles> اتفضل اتفضل، أيوه اتفضل قُل، قُل.
آه غي غير كده إن أنا ف إمم، معاك. آآ، غير كده إن أنا باحاول إن أنا أ إيه، أخلّي نَفسي محبوب في الشغل برضو، يعني أب أقلل من المشاكل، يكون تا ي يعني يكون ليّا كده أسلوب محترم في التواصل، الحاجات دي كلّها على فكرة بت بت بتخلّي الناس تحترم الواحد عن تجربة شخصية يعني، ال الموظف اللي بيقعُد يعمل مشاكل وب وبتاع حوارات و وكده، و الناس بتبقى تنفُر منُّه وما بتحبوش، بيبقى مكروه، حتى لو أ أ حتى لو هو شاطر، وجِه شغل هيقول لك لأ يا عم أنا مش هاجيب ده، ده بتاع مشاكل.
آه. ممتاز. إمم، إمم. إمم، إمم. فهمتك، إمم. فهمتك جدًا. طيب أنت عاي بخ آه، طب أنت أنا عارف إن توك طبعًا كُلّ الشغل بيبقى مش كُلّ الناس فيه كويسين جدًا، وممكن تقابل برضو ناس سلبيين، آآ، فب احكِ لي برضو تجربتك عن الشخص السلبي ال أو الشخص اللي أنت إيه ما عجبتك ما عجبتكش طريقته، ف وقُل لي برضو كانت نتيجته إيه كده فت في في في في جملة ملخَّصة يعني أو في نَص ملخص؟
حقيقي. حقيقي وحصلت قدّامي. هاقول لك، يعني إحنا كان معانا واحد في الشركة ممتاز جدًا، يعني مش عايز اقول لك إن هو شاطر وأشطر منّي بكتير، بس كان مشكلته إن هو على طول مُتذمّر وبتاع مشاكل، وبتاع قال وقُلنا وحوارات و كلام فاضي بقى ودماغه فاضية، مع إنه كان شاطر، بس لمّا جات فرصة للشغل وكان جاي لنا يعني فرصة شغل يعني وكده، واحد يعني زم زميلي أنا وهو مش عايز اقول لك إن هو كان زميلنا إحنا الاتنين، لمّا جِه عرض لمّا جِه عرض الشغل عرضها عليَّ أنا، قُلت له طب ها
إمم، إمم. تمام. تمام كويس جدًا. إمم، إمم. أيوه. علشان هو عارف إن أنت بالنسبة لك مجتهد، وأسلوبك كويس، وأخلاقك كويسة، حتى لمّا حتى لو حتى لو مثلًا لو أنت مش شاطر أوي زي صاحبك، لكن هو أهَم وهمّه الجزئية دي أكتر من جزئية إنّك تبقى شاطر technical أو تقنيًا بتبقى كويس.